Allora ti dirò, ehm, sempre, ehm, parlando de della varietà dei miei gusti, ho vissuto un periodo in cui ero un po' più rockettaro ecco, per così dire, però per carità è stato un periodo di forte ispirazione soprattutto a livello musicale, no, di e e di conoscenza degli strumenti. In quel periodo ascoltavo un sacco i Red Hot Chilli Peppers, ma tantissimo, tantissimo, quindi ho visto ho, mhmm, un po' di album loro, ho visto un po' di video in giro, insomma mi mi sono mi sono informato, ehm <tsk> ehm quindi sì, ti ti direi loro anche soprattutto perché poi ultimamente, ehm, li sto cioè mi capita di sentirli per caso più che altro, quindi sai magari quando mandano i pezzi in radio o che ne so, ti capita il post su Instagram con un loro brano, banalmente ecco, n difficilmente l scelgo di via esatto, esatto.
Mh-mh. Okay, bello, sì. Certo, certo, capisco. Mh-mh. Mh, okay, sì. Bene. Mh-mh. Mh-mh. Ah, okay. Okay. Li vai a cercare in questo caso, okay. E, ehm, mhmm, la tua famiglia o comunque anche i tuoi amici ti hanno supportato in quella che è la tua creatività e magari nei blocchi creativi che tu hai avuto, sono stati vicini, sono stati d'aiuto o magari non sono riusciti a essere poi così empatici?
Allora per come sono fatto io, io tendo a chiudermi <chuckles> in questi momenti. <tsk> Quindi è di è difficile che mhmm, che qualcuno insomma riesca ad entrare <chuckles> i nel guscio, sopra- soprattutto in questi momenti qua. Però sì, bie ehm, in anche indirettamente di sicuro la mia famiglia e i miei amici, quello che posso dirti che non mi hanno mai ostacolato, questo senza alcun dubbio. Ehm, comunque col tempo hanno imparato a conoscermi, hanno capito un po' che ho bisogno dei miei spazi ogni tanto, ehm, anche il solo rispetto di questa mia volontà per me è qualcosa di importante e che di sicuro mi mi aiuta.
Mh-mh. Okay, <chuckles> okay, va bene. Nel guscio, ecco, capisco. Mh-mh. Okay, questa è la cosa più importare tante, certo. Mh-mh. Okay. Assolutamente sì.

Okay, quindi, fondamentalmente, è come dire che, ehm, la creatività si può basare anche, ehm, paradossalmente, su quelli che sono dei momenti no, dei momenti bui dove, uhm, una persona può cercare alla fine del tunnel questa luce, e e trovarla e non avere poi questo blocco creativo, ma, anzi, un'ispirazione, ehm, maggiore, ecco, in tutto questo, giusto? Mh, okay.
Certo, certo. Anche perché se penso, magari, ai più grandi capolavori della musica italiana, spesso hanno un'atmosfera malinconica, ecco.
Mh-mh. Mh-mh, okay. E se, appunto, riguardo per quanto riguarda questo, c'è un personaggio, un cantante, un musicista, ehm, che ti ha ispirato in particolar modo durante, insomma, la tua fase di creatività o anche ti ha aiutato, in qualche modo, a superare, invece, quelle che sono i blocchi?
Allora, guarda, io a livello di gusti, ho vissuto tanti periodi, no, nella mia vita. Ehm, <smacks lips> però se devo farti un nome, ti posso fare sicuramente il nome di Fabrizio De André, anche, banalmente, magari, però, sicuramente, è stato un'artista, ehm, profondo e importante senza dubbio e ovviamente l'ascolto dei suoi lavori è difficile che non ti muova qualcosa dentro, non ti faccia smuovere qualcosa dentro. Ehm sì.
Ah, okay, bello. Mh-mh. Okay. Certo, è importante, assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Ecco. Le tue emozioni anche, diciamo così, in generale, che siano emozioni, mhmm, tranquille, di calma e di pace, ehm, poi possono anche tramutarsi in emozioni un pochino più, uhm, vorticose, ecco, un mix, mhmm, si potrebbe dire.
Sì e poi o per carità ognuno poi percepisce, diciamo, la mhmm, il brano in questo caso in questione a a modo suo, no? Ehm, però, ecco, di sicuro, ehm, De André è stato uno che è capace di raccontare la vita vera, secondo me, ehm, quindi proprio le l <smacks lips> la l quelli quegli episodi che chiunque può vivere nella propria quotidianità, e quindi penso che chiunque, appunto, per questo può sentirsi vicino.
Assolutamente. Mh-mh. Okay. Mh-mh.

Allora sì, i innanzitutto, uhm, la mia creatività diciamo, è legata per lo più al mondo della musica in quanto comunque comunque sono un musicista e provo a diventare magari un giorno un compositore, insomma faccio provo a fare provo a fare le cose mie, e a creare <chuckles> le cose mie. Ehm, sì, il, mhmm, concetto di creatività è abbastanza impegnativo, è complicato, ehm, ovviamente varia da da persona a persona, da carattere a carattere, da, uhm, da come si è predisposti, ecco. Ehm, ovviamente, ehm, almeno per la mia esperienza personale, ci sono periodi in cui mi sento più ispirato, e periodi in cui sento un po' calare questa vena creativa. Uhm probabilmente, questo è imputabile penso, <chuckles> ai ai periodi della mia vita semplicemente, cioè magari
Ah, okay, bello, interessante. Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Immagino. <giggles> Mh-mh. Mh, okay. Mh-mh. Certo. Okay. Certo, ci sono magari dei periodi un pochino più di stress dove, il c'è questo blocco insomma creativo e quindi, uhm, ti lasci un pochino più andare, nel senso che, uhm, non segui più quella che è la la tua passione, nel sen ti è ti è capitato anche questo?
Esatto. Sì, no più che alt più che non seguire la mia passione, proprio noto che c'è una specie di di blocco appunto nel nel creare, nella fase creativa. Ecco, ehm, ho cercato vari metodi, per così dire, da da utilizzare per farmi tornare in quei in quei momenti un po' più di sì, di ispirazione quantomeno, ehm secondo me ci sono almeno 2 o 3 metodi che, almeno secondo la mia esperienza, possono portare a dei risultati.
Mh-mh. Okay, okay. Mh, mh-mh. Mh-mh, okay. Okay, di creatività. <chuckles> Certo, certo. Mh-mh. Del tipo, quali sono i metodi che ti hanno, aiutato di più, e invece quali sono i metodi che uhm, ci hai diciamo provato, mah, non hanno avuto un effetto poi così positivo?
Sì. Beh, guarda, banalmente, io penso che, soprattutto per chi come me, è nel mondo della musica, ehm, l'ascolto, no, ehm, è una fonte di ispirazione notevole. Quindi magari, in quei momenti in cui mi sono sentito un po' più, chiuso, a livello creativo, mi sono dedicato all'ascolto di brani che, ovviamente conosco e che so che possono diciamo portarmi per così dire, in un'altra dimensione, no, uhm, quindi un certo tipo di brani evocativi, uhm, suggestivi e che quindi
Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay, che potevano comunque aiutarti insomma a farti ritornare un attimino su per modo dire, i tuoi passi e quindi innalzare quell'asticella di di creatività e prendere quindi spunto e ispirazione, no?
Certo.